हाँ, क्योंकि वो क्योंकि अभी जहाँ पर मैं हूँ फिलहाल क्यों वहाँ पर भी मेरी कोई मेरे कोई दोस्त नहीं है। और दोस्त ना होने का रीज़न ये भी है कि मेरा जो भी काम है सब ऑनलाइन चलता है और यहाँ पर मैं इसलिए रह रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी की जॉब यहाँ पर है उसकी। तो मुझे ऐसी जगह रहना पड़ रहा है, तो हाँ, उसके दोस्त हैं बट मेरे यहाँ पर ऐसे कोई दोस्त नहीं है, तो मुझे जितना हो सके मैं ऑनलाइन ही अपने दोस्तों के संपर्क में रहता हूँ। तो ऑफलाइन तो मैं बिल्कुल भी साल में 1 या 2 बार ही समय दे पाता हूँ। ऑनलाइन ही अधिकतर समय देता हूँ।
तो इस से। अच्छा। हुँ। हाँ। ताप। तो अपना उस टाइप से आप संतुलन भी बना पाते हो उससे दोस्ती से, आपने ऑनलाइन भी बात कर लिया जब तक साथ में नहीं हो और जब साथ में मिलते हैं तो आप ऑनलाइन मिल के बातचीत करते होंगे। सही बोल रहा हूँ ना मैं?
हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब संतुलन अ, ऐसे बनाते हैं कि कुछ बातें फ़ोन पर नहीं हो पाती हैं, कुछ क्या अधिकतर बातें फ़ोन पर नहीं हो पाती हैं, फ़ोन पर वही बातें हो पाती हैं अ, जो कॉमन सी हैं बहुत, कि आज ये हो गया, आज वो हो गया ऐसी। लेकिन जो एक हम मन से, दिल से बात करते हैं, वो जब हम बैठते हैं साथ में, मिलते हैं तो वो बातें तभी हो पाती हैं, क्योंकि उस वक़्त क्या करते हैं आप फेस जी, आप फेस एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं उसके।
जो आप अच्छा। साथ में रह के ही बात हो पाती है। उ कि अपन जब जी, कि साथ में घूमते रहते हैं, बातें आती हैं और भी बातें आती हैं। कई-कई बार तो अपन ऑनलाइन बात नहीं कर पाते, लेकिन साथ में घूमते-घूमते बहुत-सी बातें कर पाते हैं अपन। उनको टाइम दे पाते हैं, उनके साथ ज़्यादा समय रह पाते हैं। कई-कई बार तो आपने ये भी अनुभव किया होगा कि, भले ही आप साथ में घूम रहे हैं, बातें कुछ नहीं हो रही हैं पर आप घूमें जा रहे हैं।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऐसा अनुभव मेरे साथ कम होता है, उसका कहीं न कहीं अ, ये भी अ, रीज़न है कि उम, एक तो मैं मु मेरी मुलाकात ही सालों में, 6 महीने में बाद होती है। तो चुप रहना तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो मुलाकात भी 2 ही 3 दिन की होती है। अब उसमें भी मैं अगर चुप, बिल्कुल चुप रहूँगा तो फिर बात कैसे होगी? जी।
तो इसलिए जी। तो उसमें जीत्ते जितना ज़्यादा समय कवर कर पाते हैं तो उतना कवर कर सकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि आप जितना समय कवर करना चाहते हो उतना समय आप उसमें कवर करते हैं, क्योंकि आपकी मुलाकात बहुत लंबे समय बाद हो पा रही है। ऐसा ही मेरे साथ है, पर थोड़ा-सा उसका उल्टा है कि मेरा क्या है कि आपको जैसे मैंने बताया कि अपना मैं रोज़ रात में वॉक करने के लिए जाता हूँ। मुलाकात होती है उनसे रोज़ तो ऐसे वॉक करते रहते हैं, दिन की बातें करते रहते हैं, ऑफ़िस में क्या हुआ, या तुम्हारे ऑफिस में अभी क्या चल रहा है? इस टाइप की बातें चीत चलती रहती है। क्योंकि हम रोज़ मिल पा रहे हैं लेकिन आप कभी-कभी रोज़ नहीं मिल पाते, कुछ-कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनसे रोज़ नहीं मिल पाते हैं, तो उनसे कुछ उस टाइप की बातें होती हैं, वहाँ पे जाते हैं तो क्या चल रहा है अभी, क्या हो गया है?
जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल।

हाँ, वो हमारा एक कॉलेज का ग्रुप बना हुआ है छोटा-सा, उसमें जो भी हॉस्टल में लास्ट के 5 दोस्त बचे थे, वही लोग का ग्रुप है। और वो अक्सर हम लोग कोई त्योहार होता है ऐसा या फिर कोई छुट्टी का दिन होता है, जिसमें जिस दिन सब फ्री हों, उस दिन हमारी बातचीत हो जाती है उस ग्रुप में वीडियो कॉल करके।
जी। जी। अच्छे से बातचीत हो जाती है, हाँ, सब लोग फ्री रहते हैं, तो आपके हिसाब ऑनलाइन में लेके सब दोस्तों के साथ बात हो जा ऐसा ही मेरा होता है मतलब जो दोस्त अभी मैं मैं बाहर हूँ, मेरे दोस्त कहीं घर पे हैं, गाँव पे हैं, तो एक साथ कॉल करके ग्रुप होता है ना जो व्हाट्सएप ग्रुप, उसके थ्रू बात कर पाते हैं। एक ऑनलाइन का फायदा ये तो है कि सबसे ना चाहते हुए अपने विचार-विमर्श कर सकते हैं, सबसे बातचीत कर सकते हैं एक स टाइम पे। ये भी है, ले भी मैं समय निकाल के एक बार कॉल करता हूँ हफ्ते या महीने में कि सबसे बात हो जाए।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है, करते भी रहना चाहिए।
क्योंकि आखिर तक वही दोस्त अपने हुए हैं। जी, जी, करते भी रहना चाहिए लेकिन उनके साथ ऐसा होता है आप कभी भी बात करो आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ अलग बात है, वही अपना टोन रहता है, वही अपना सब विचार-विमर्श सब सेम ही रहता है, कोई अंतर समझ में नहीं आता है।
हुँ, हुँ। अ, बीच-बीच में खिंचाई भी हो जाती है एक दूसरे की तो वो भी थोड़ा-सा <chuckles> अच्छ
ए, जी, वो तो चलती, हमेशा चलता रहता है वो तो, 4-5 दोस्त रहेंगे, एक की तो खिंचाई ज़रूरी ही है उसमें। ऐसा नहीं होता है कि 4-5 दोस्त ना रहें और खिंचाई ना हो किसी की।
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
वैसा है।
जी, बिल्कुल।
हुँ।
तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब आपके हिसाब से ऑफलाइन आपके ज़्यादा समय बीतता है, और मैंने बताया
अभी अ अ, अभी स जी, अभी मेरा ऑफलाइन काफ़ी समय व्यतीत हो रहा है दोस्तों के साथ।
दूर होना मेरा ऑनलाइन ज़्यादा समय बीतता है, जैसा मैंने बताया।
जी, जी, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके।
आपसे भी बात करके अच्छा लगा।